आजकल क्या हो रहा है ना कि मेरे नए-नए शौक़ हो रहे हैं, पर उसको करने में ना मुझे काफ़ी शर्म महसूस होती है। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के लोग क्या कहेंगे, कैसा महसूस करेंगे, कैसा मुझे कभी ताना तो नहीं मारेंगे, कहीं मेरी आलोचना तो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ना मुझे काफ़ी हिचकिचाहट होती है। कोई भी नए शौक़ जो मुझे पसंद आ जाते हैं, जैसे अ, अभी शादी हो रही है, तो मुझे ना उसमें नृत्य करना पसंद आ रहा है। तो मुझे शर्म आ रही है कि कहीं साम आसपास के लोग कहीं मेरी निन् मन निंदा ना करें, कहीं मेरा मतलब मज़ाक ना उड़ाएँ, जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी हिचकिचाती हूँ ये सब चीज़ों में भाग लेने से। मेरी बहन लोग सब नृत्य करती हैं पर मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, चलो मैं करती हूँ, पर मैं ना कर ही नहीं पाती हूँ। और दूसरा है कि मैं ना बैडमिंटन भी खेलना चाहती हूँ कि ठंड का मौसम भी है। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा बैडमिंटन खेलूँ, पर उसमें भी मैं काफ़ी हिचकिचाती हूँ। अगर मैं नहीं खेल पाई तो अ, बच्चे हँसेंगे, मेरे भाई-बहन भी हँसेंगे कि, "तुम खेल नहीं पाती हो, तुम्हारे यह खेलते ही तुम्हारा कॉर्क गिर जाता है, तो क्या ही करोगी, तुम खेल नहीं सकती।" जिसकी वजह से ना काफ़ी परेशानी इधर से हो रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आख़िर मैं इस हिचकिचाहट को दूर कैसे करूँ। अ, जो मुझे नए-नए शौक़ जो हो रहे ना, मुझे वो शुरू करना है, मुझे उसको मतलब आगे बढ़ाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो अपनी हिचकिचाहट को दूर करूँ। मैंने प्रयास भी किया कि चलो, एक बार नृत्य करके देखते हैं, पर क्या हुआ ना, मैं नृत्य करने गई तो फिर मैं गिर गई। तो क्योंकि मैं हील वाला सैंडल पहनी थी, इसकी वजह से ना मैं गिर गई थी। तो सब कोई बोले, "अरे, ये तो गिर गई, क क्यों गिरी, कैसे गिर गई?" तो इसकी वजह से ना मुझे काफ़ी अब हिचकिचाहट हो रही है या कोई भी अपने फ़ंक्शन जो हो रहे हैं मेरे में ना नृत्य करने में मुझे काफ़ी घ डर लग रहा है। कृपया करके कुछ ऐसे सुझाव बताएँ ताकि मेरी जो हिचकिचाहट जो है ना, वो दूर हो सके।
जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बातों से आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ, और कहीं न कहीं ये एक मतलब समस्या सबके साथ रहती है और बिल्कुल होनी भी जायज़ जायज़ है, कोई ऐसा दिक़्क़त की वजह नहीं है। लेकिन आपकी इस समस्या को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या आपको आपने पहले कोई ऐसा नया शौक़ अ, मानो शुरू किया था जो बीच में छूट गया हो आपका? या कभी ऐसा हुआ है?
जी। जी।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
जी। जी। जी। जी, जी बिल्कुल मैं बताऊँगी। तो क्या है न मैं तुलना एक तरह का आप सही बोल सही समझे आप मैं तुलना भी करने लगती हूँ अपनी बहन लोग से अपनी जो सहेलियाँ सब हैं उससे तुलना कर लेती हूँ। वो लोग कितनी अच्छी कर रही है मैं नहीं कर रही हूँ अगर मैं उन लोग के जैसा नहीं की तो मतलब लोग बातें बनाएँगे लोग कहेंगे क्या ही कर पाएगी क्या ही मतलब नृत्य कर पाएगी मतलब काफ़ी आलोचना करेंगे। और न मैंने मतलब अभी-अभी मैंने क्लास मतलब नृत्य जो क्लास होता है उस को न मतलब अ, शुरू करने की कोशिश भी की है। तो वहाँ पे जब शुरू कर रहे थे न तो मैं वहाँ पे भी अच्छे से सीख नहीं पाई कि काफ़ी साल हो चुका है मुझे नृत्य छोड़े हुए। जिसकी वजह से न मैं नहीं कर पाती हूँ। मेरी मम्मा भी कहती कि अरे सब कोई नृत्य कर रहा है तुम भी तो करो मैं भी तो तुम्हें देखूँ नृत्य करते हुए। सब कितना खुश से कितना मस्ती कर रहे हैं सब और तुम ख साइड में खड़ी हो। मुझे बहुत शर्म भी आती है कि सब कोई कर रहे हैं मुझे नहीं आती है। तो मैंने न मतलब ऐसा लग रहा है मैं क्लास में पता है आपको मैं 5 हज़ार मह महीने देती हूँ उस उस सीखने के लिए सी मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मैं पैसे सिर्फ़ बर्बाद कर रही हूँ। एक सिर्फ़ एक शौक को सीखने के लिए मेरे मम्मी-पापा काफ़ी डाँट रहे हैं कि तुम पैसे उड़ा काहे रही हो। इससे अच्छा तुम छोड़ दो नृत्य करने। तो पर मुझे न करनी का मन कर रहा है कि मैं करूँ सबके साथ करूँ, जो आलोचना मेरी करते हैं वो ना करें। क्योंकि मैं अपनी मासी को न सुनी थी साइड में कि
जी। जी।
वो मेरी बुराइयाँ कर रहे थे कि इसको तो नृत्य नहीं आता है फिर ये क्यों जाती है लड़की लोग के बीच में। फ़ालतू का गिर-विर जाएगी चोट लग जाएगा तो। इसको नहीं करनी चाहिए, नया-नया शौक पाल के बैठी है। तो जिसकी वजह से न मुझे और ज़्यादा बुरा लगने लगा कि इस तरह लोग बातें करते हैं, तो मैं नहीं करूँगी तो मतलब मुझे करने का मन करता है न जो हमारी न शादी पर शादी हो रही है। मेरी बहन की शादी है फिर मेरे चाचू की शादी है जिसकी वजह से न मुझे नृत्य सीखना भी है और करनी भी है, क्योंकि बराती में तो लोग सबको डांस करते हैं ,पूरा में नृत्य करते हैं। तो मुझे वो भी करनी है। पर क्या है न मैं नहीं कर पा रही हूँ मुझसे हो ही नहीं रही है, मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है आलोचनाएँ सब का और आलोचना करते भी है लोग पीछे बात बनाते हैं। मैं सुनती हूँ मम्मा भी बोलते हैं कि लोग न तुम्हारे पीठ पीछे काफ़ी बोलते इससे अच्छा तुम छोड़ दो अपने न्यू शौक को। बट मैं नहीं छोड़ना चाहती मैं चाहती हूँ नृत्य करूँ और सभी को दिखाऊँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जी
जी। जी। जी। जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ और कहीं न कहीं लोगों का कहना आपको बहुत बुरा लगता है चीज़ों को लेके। तो बिल्कुल आपकी बात सही है और आपकी भावनाएँ भी बिल्कुल उसके प्रति सही हैं। तो जी, एक चीज़ बताइए
जी।
अगर आपको कोई इंसान जज़ ना करे जैसे वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे तो आप क्या आज़माना चाहेंगी वो मेको बताइए? नृत्य के अलावा अगर आप कोई पास कुछ और चीज़ है जो आप आज़माना चाहेंगे अगर लोग उसपे अपनी प्रतिक्रिया न दें?
जी। जी। देखिए अगर नृत्य अलावा अगर मैं आज़माना चाहूँगी तो वो पढ़ाई है क्योंकि उसमें कोई लोग टोका-टाकी नहीं करेंगे। मैं अपने घर में पढ़ाई करूँगी तो गए लोग क्या ही करेंगे तो मैं पढ़ाई तो मैं उम पूरी अच्छे से करती हूँ। उसमें मेरी कोई ग कोई दिक़्क़त नहीं है तो मैं वो जो मेरा सो वो तो मेरा सपना है जो मेरा शौक है। वो मैं मतलब अच्छे से पूरा करती हूँ। और जो ये सब बैडमिंटन है उसमें मतलब मेरे भाई-बहन काफ़ी मज़ाक उड़ाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है शौक है मेरा जो जिसमें लोग बातें न बनाएँ। मैं शौक भी कुछ अलग-अलग तरीक़े के पालती हूँ जो लोग बातें बनाते ही बनाते हैं तो जिसकी वज़ह से मुझे तो परेशानी होती है। मैंने चाहा कि चलो ये सब शौक को छोड़ते हैं कुछ और देखते हैं छोड़ो हटाओ। मैं जाती हूँ बैठती हूँ दीदी सब के साथ, तो दीदी सबके साथ बातचीत करते हैं पर क्या है ना मेरी जो बहनें सब है वो सब मुझे वहाँ से खींच के ले आई थी डां डांस फ़्लोर होता है वहाँ पे ले आई थी। तो वहाँ पे सब कोई ना ना नृत्य कर रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आती है वो लोग तो इतनी अच्छी नृत्य करते हैं। मुझे थोड़ी-सी तो आनी चाहिए ताकि मैं भी कर सकूँ मुझे भी अच्छा लगे। और लोग बातें भी ना बनाएँ मुझे शर्म बहुत लग रही थी मुझे इतनी शर्म लग रही थी आपको बता नहीं सकते। मैं वहाँ से भाग के चली गई मैं रोने लगी पूरा कि मुझे क्यों नहीं आती है। मैं ऐसा क्या करूँ जो आ जाए। तो मेरी मम्मा मुझे काफ़ी समझाएँ कि चिंता नहीं करो तुम सीख जाओगी क्लास तो तुम ले रही हो तो तुम सीख जाओगी। चाचू की शादी में कर लेना। तो मैं सीख रही हूँ पर फ़िर भी मुझे लग रहा है डर लग रहा है कि अगर मैं फ़िर से की तो शायद मैं गिर जाऊँगी या फ़िर मुझे चोट आ जाएगी। जी।
जी। उहुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ जो आपने मेरे को बताया कि वो 1 चोट का डर वो चीज़। तो मेरे को एक चीज़ बताइए आपके पास इसे करने के लिए कितना समय है सीखने का या बिल्कुल अ, पर्याप्त समय है भी या नहीं या एक ज़ोर है उस चीज़ को लेके कि जल्दी से जल्द सीखना है? थोड़ा उसके बारे में और बता दीजिए।
जी। जी, देखिए मेरे पास ना समय बहुत कम ही बचता है क्योंकि अभी तो शादी का माहौल चल रहा है, तो चलो अभी छुट्टी है। पर 2-3 दिन बाद मेरे महाविद्यालय फिर से मुझे जानी पड़ेगी। तो वही मेरा समय 8 बजे जाना, 4 बजे आना, वही मेरा समय हो जाएगा। तो मैं शाम में 1 घंटा मैं सीख पाती हूँ वही क्लास में। उसके बाद तो मेरे पास समय ही नहीं बचती है कि मैं घर में भी थोड़ा प्रया अभ्यास कर सकूँ या फिर कुछ अ, मतलब मिरर के सामने जैसे मैंने बताया कि शीशे के सामने थोड़ा अभ्यास कर सकूँ। पर क्या है ना कि ना मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं बचते हैं। पर, अभी कुछ समय है जिसकी वजह से मैं सीखना चाहती हूँ। मैं अपने, अपने जो शौक़ है, उसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ ये सब करूँ। जी।
जी। जी। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और जो आपने बताया, बिल्कुल, वो एक कहीं न कहीं एक समस्या है, जिसको आपको श निपटाना है और आपको उससे आगे बढ़ना भी है क्योंकि आपको जो शर्म आती है, वो इतनी भी नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शर्म एक है ना, जीवन का प अ, मतलब जीवन का अपना ही एक पल है, जिसको आप जीते हैं और वो कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ने का मौका भी दे देगी। क्योंकि देखिए, जब आप नया शौक़ पालते हैं, नया सीखते हैं, तो एक असहजता होना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती और वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपकी बहनें जिन्होंने पहले सीखा था, कभी वो भी आपकी तरह गिरे होंगे, उनको भी चोटें लगी होंगी, या आपकी जो मासी हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आप आपसे पहले सीखा है, उन्होंने भी कहीं न कहीं वो रुपए भी मतलब कहीं न कहीं उड़ाए होंगे, खर्च किए होंगे जहाँ पे वो सीख नहीं पाई होंगी और आज वो अच्छा कर रही हैं। तो उससे शर्म का मतलब आप कमज़ोर मत समझिए और उस पे अपनी मेहनत करते रहिए। और जैसे आपने बोला कि आप जाती हैं, सीखती हैं, तो एक चीज़ और करिए जैसे 5 से 10 मिनट हर रोज़ अपने घर में ही 2 से 3 बार इस पे प्रयास करिए, जितना आप कर सकती हैं इस चीज़ को लेके। अकेले में करिए, लोगों के बीच में करिए, जैसे अपनी मम्मी माताजी के आगे करिए, अपनी बहनों के आगे करिए, जिससे अगर कुछ उनको बताना होगा, तो हाल के हाल वो सही करेंगे। देखिए, आप प्रयास से फ़ा करके आएँगे, तो बिल्कुल भी उस चीज़ का फायदा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं खुद का फायदा तब होता है जब आप खुद से प्रयास करते हैं। तो एक छोटे-छोटे लक्ष्य बनाइए कि आपको कब इस चीज़ पे काम करना है, कब नहीं करना है। और देखिए, ज आपने काफ़ी टाइम से सीख रही हैं, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो इंसान पहले महीने में सीख जाए या दूसरे महीने में सीख जाए, उनको टाइम लगता है। और जब वो सीखने लगते हैं, जब उनके बोलते हैं कि बिल्कुल जब वो अच्छे ले सीखने लगते हैं, तो एक अच्छे एक्सपर्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं और अच्छा परिणाम देने लगते हैं। तो आप उससे चिंतित ना हों, उस चीज़ को लेके। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि आप कहीं न कहीं सोशल मीडिया का भी यूज़ करती होंगी, उस पे डांस देखती होंगी, तो आप अपने आप को कहीं न कहीं उनसे तुलना करती होंगी, तो वो तुलना उनके साथ ना करते हुए, आप देखें कि उन्होंने जब आज वो रील बना रहे हैं, आज पोस्ट डाल रहे हैं, तो वो कब उन्होंने कितनी बार पीछे मेहनत की है, तब जाके आज इतने बने हैं कि आज वो लोगों के बीच में प्रकट कर पा रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें समझनी होगी और अपने आप को उससे तुलना करने से बचना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा। अपने दोस्तों के साथ जाइए, उनके साथ इस अ, मतलब इस चीज़ में प्रयास करिए, चीज़ें सीखिए और कहीं न कहीं आप इससे बाहर आ ही जाएँगी। और जो आपकी असहजता है, अ शर्म है, वो कहीं न कहीं कम होगी और आप अच्छे नए शौक़ फिर से ले पाएँगी।
जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे नए शौक़ है ना, उसको करने में अब मुझे बिल्कुल भी हिचक महसूस नहीं होगी। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका धन्यवाद।
जी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।